なんていうんでしょう、優しい作りになっていて
へえ。
なんか子供懲らしめるみたいなシーンは全く無くて。 参加人が同じなのかな？なんであCGが結構こう、可愛い系っちゃ可愛い系だけど、割と綺麗めに、作られ
あ、そうなんですね。うんうんうん。 はい。 はい。 うーん。あ、なんか、それこそチャーリーとチョコレート工場にある若干のちょっと、物々しさというか、なんか、ちょっと小さい、こう、み見る人によってはちょっと怖ってなったり、ちょっと好みが若干分かれそうな部分もあったりすると思うんですけど、そこでくら比べると結構ウォッカはウォウォンカは、なんか、でどの世代であっても、比較的とこう、とっつきやすい映画なんですかね？
うん、ふいきですね。うん。 そうですね、うん。 そうです。うん。 ええ。 うん。はい。 そうですね。うん、そんな気がします。で、なんか、ま、話を見てくと、まあ、私がそんな若くないからそう思うのかもしんないんですけど、割と大人向きの
うん。 うーん。
ところもあるのかなみたいな、ちょっとこう、ヒューマンドラマチックなところも入ってたりとかして
うーん。 なんかあれなんですかね。はい、うん。
それでうん。はい。うん。
なんか、社会的なメッセージとかも何らかしら込められてる作品なのかなって、今こう聞いてて思うんですけど、なんかそういうメッセージ性がやっぱりある映画だったんですかね？
うん。 はい。 うん。 そうですね、結構なんか、私ちょうど うん、社会的なメッセージとしてだと、きっと、こう
うん。
カラーリズムとかにもこう話が及んできちゃいそうで、また話が長くなりそうなんですけど、なんかその挑戦する若者みたいなところで、ウォンカ氏が、その、ま、言ったら汚い大人にやられながらも、1回諦めながらも頑張って夢を掴みに行くみたいな話なので、結構話としては、ま、わかりやすいけど、ハートフルというか。
うん。 <laughs> はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん。うーん。 うん。 うーん。なるほど。なんかやっぱり、その、ウォンカっていう人が元々ちょっと変わってるっていう、この、ストーリーっていうところもまたあれなんですかね。ちょっと変わった人がそうやって少しずつ自分のしたいこととかで、こう、成し遂げていくっていったところも、そのウォンカの中でよく英語で映画の中で結構表現されてるんですかね？
うん。 うん。 うんうん。 うん。 そうですね、なんかその、ウォンカってすごいチョコレートを作る才能には溢れてるけど、読み書きができなかったりとかして、で、なんか計算がとか、そういうことを周りの仲間にすっごい助けてもらうんですよね。で、なんかそのさっき言ってたみなしごの女の子にに読み書きを教えてもらうしとか、その
ふーん。 うん。 ふーん。 はい。